Tá bom. Bom, beleza, me explica como é que é a sua vida, como é que você tem essa coisa de comprar e tal, e a gente vai <chuckles> tentar aqui, eu vou tentar te ajudar. Manda bala.
Ó, eu vou te contar, ó, desde n hoje eu moro nos Estados Unidos, né, eu tenho 28 anos, e quando eu morava no Brasil, eu comecei meu primeiro trabalho eu comecei com 19 anos, e eu fiquei lá por 5 anos.
Aham. Certo.
E aí eu eu ganhava, assim, um pouquinho mais que o salário mínimo na época.
Tá. Ok.
E e eu era nova, no início eu não tinha conta, não tinha nada, então assim, torra morava com os meus pais é, e aí eu torrava meu dinheiro, né, um monte de coisa. Comprava roupa, comprava um monte de coisa. E aí, eh, o problema é que depois de um tempo eu comecei a me endividar, porque o dinheiro não estava sendo suficiente para as coisas que eu queria comprar. Por exemplo
Morava com os teus pais, coisa assim? Aham. <laughs> Tá. Tá. Mas mesmo sem gastos hã, mesmo sem gastos normais, você gastava mais do que do que tinha?
Sim. Aham, porque aí eu queria comprar umas coisa mais cara já, né, aí, eu começa comecei a querer comprar umas coisas mais cara. Aí tinha uma mulher, que ela era tia da minha chefe, e ela era uma mu era uma mulher muito rica, e e ela vendia, eh, joias. E aí ela apareceu lá no escritório vendendo aquelas joias caras delas de mais de 2000 reais e eu não tinha, né. E ela fi e ela ficou me insistindo comigo, "Ai, compra, compra, compra, eh, paga de 12 vezes" aham. "Paga de 12 vezes, um pouquinho 12 vezes", mas 2000 reais em 12 vezes
Hã, <chuckles> aham. Ok. Hã. Certo. Hã. <laughs> Que que o ai você mesmo sem dinheiro <chuckles> Nossa se É muito do mesmo jeito, mas ok. <laughs> Sim.
Era <chuckles> muito dinheiro. <chuckles> Aham. E aí no fim ela conseguiu me vender uma pulseira lá e um brinco de péro Aham.
De dois mil? Ah, você ainda comprou a pulseira e o brinco?